なるほど。なんかその物欲をなんか、こう、モチベーションにして、あれを買うために頑張るみたいなので、ちょっとこう
ああ、そうですね。
行動が、こう、お移せるみたいな、そういうイメージですよね。うーん。
あ、正しくそうですね。だから、あの、小学生とかもその欲しい物のためのがむしゃらさとかで、すごく上達が早かったりとかするの、とちょっと似ていて
はい。 うんうん。 はい。 うーん。 なるほど、うーん。
そういうことに対するなんか、憧れじゃないけどつ強いよなっていう思いもあったりするしますね。
<laughs> なるほど。なんかその、ん欲しいものとか、こう、必死になんか手に入れるためになんか頑張んなきゃなんないみたいなものがない分、なんとなく、こう、あっさりしてるというか達成感がないみたいなそういうイメージですかね。ふーん、なるほど。でもそれはお伺いするとなんか非常に何て言うんですかね、こう、ご本人はなんか、こう、ん、ん、達成感がないように思われるかもしれないんですけど、客観的に見ると非常になんか充実した生活をされてるんじゃないのかなと思いますけれど、どうでしょう？
んふ、あ、そうなんです。はい。 はい。 ああ、ま、客観的に見れてないのかもしんないですけど。
<laughs> はい。なんかその外から見ると、その何て言うかそうですガツガツする必要はないから、そういう感じなんじゃないのかなと思いますね。
うんうん。 うんうん。 ああ、足るを知るってやつですかね。
うーん、そんな感じに聞こえます。で、例えば、じゃあその、えっと、際限なくあれも欲しいこれも欲しいってならない分なんかその生活、収入